बिल्कुल, बिल्कुल। अम, देखिए एक चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि, ज़्यादातर हो सके विद्यार्थी को चाहिए कि वो जिस दिन वो, जो चीज़ ज्ञान प्राप्त कर रहे है, उस चीज़ को आके दोहराएँ। ताकि वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाए और जब वो तीसरी बार पढ़ने बैठे ना परीक्षा से 1 महीने पहले भी, तो उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा मानसिक तनाव ना लें। दूसरी चीज़, अगर बच्चों मतलब ये उनको चाहिए ना, कई लोग ना ब अ, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जो ज़्यादा तनाव ले लेते हैं कि अरे, जब मैं इस परिणाम का, जो परिणाम का तनाव होता है ना, वो विद्यार्थियों को मतलब बहुत मानसिक तनाव देता है। कि अरे, अगर मेरा नहीं आया, नहीं अच्छा हुआ तो मैं क्या करूँगा? मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं और अगर अब मेरे म मेरे मार्क्स नहीं आए, तो मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आगे अपने भविष्य में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है विद्यार्थी का मानसिक संतुलन, जो होता है ना कि वो सोचते है कि भाई, इस ये जो हमारे परीक्षा का परिणाम है, यही है हमारा भविष्य। तो पहली बात तो हाँ, तो पहली बात तो सारे विद्यार्थियों को अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए।
हुँ, हुँ, हुँ। ओह! अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <clicks tongue> मैं समझ रहा हूँ, सही बात है। हाँ जी, हाँ जी।